Sim. Eu acho que isso eu eu eu aprendi com o meu marido, gente meu marido é a pessoa mais engraçada do mundo que eu vejo.
<giggles> Eles têm esse hábito, né, de usar isso a favor. <chuckles>
Eu ele é, exato, então assim, eu não consigo ficar brava com ele, né, então assim, se eu estou brava, ele sempre tira um um sarro, né, tipo, sei lá, o que que é vamos falar que, por exemplo, outro dia, eh, ele colocou uma ele a a máquina de ro de louça estava cheia de louça limpa. E aí e você nunca sabe, né, se você não abrir, passar a mão ali, às vezes pegar às vezes você não sabe se a máquina tá com a louça limpa ou não.
Hum. Hum. Hum. Hum. Certo. É. Tá limpo, verdade.
E aí ele foi e e colocou, hã, um um copo lá dentro, e foi bem na hora que eu estava entrando na cozinha eu vi e falei assim: "Viu, você não percebeu, você está colocando ro louça suja junto com a louça limpa, eu estou vindo agora, eh, li tirar as ro as louça da máquina", ele: "Sua culpa, porque", eh, aí entendeu assim, mas ele falou de um jeito tão engraçado: "A sua culpa, ninguém voltou a se deixar a ro a louça limpa aqui". Sabe assim? Então assim, ele tem uma ele sabe virar a a tirar sarro da situação, e fazer assim ficar leve, aí eu comecei a rir, né, porque realmente, eu acho que ele ele é caricato, sabe?
Gente. <laughs> Hã. Ah. Hã. Aham. Hã. Entendi. Hum boa. Uhum. Uhum. E olha que ele e ele fez um olha, ele fez um erro transformar em uma diversão, né, em algo assim, eh, natural, e isso é é uma habilidade, não é todo mundo, né, tem pessoas que ela é extremamente, eh, mais séria assim ou, eh, não sabe o momento de brincar ou de de não brincar, né, e e tem algumas pessoas como o seu marido como você relatou. Eh, mas você disse que aprendeu com ele, e aí você tira disso hoje um um caminho, né, para sair de situações desagradáveis.
Sim. É. É.

Então, é, essa convivência com ele já me deixou completamente mais leve também, e tem algumas táticas dele que eu também já consigo usar, mas eu porque eu observo muito, né, mas ele por si só já é muito, ele já é piadista, ele já é engraçado, sabe, então assim, ele tira ele tira de qualquer situa ele tira bom humor de qualquer situação, por mais por mais séria que seja, e aí é tão engraçado que ninguém às vezes nem leva ele a sério, é muito engraçado por exemplo que, ele me contando que ele estava em uma reunião não, ia começar uma reunião no trabalho, e, alguém do ah, alguém que estava fazendo uma manutenção ali nos extintores, no também no no sistema de pro de de que aquele sistema que que você tem nas casas que, nos nos nas casas, nos escritórios, que detecta fumaça assim quando tem fogo, então eles estavam fazendo uma manutenção e eles pediram para as pessoas evacuarem ali, enquanto eles estavam fazendo essa manutenção, porque era fumaça e tal, e ele e aí ele estava indo para reunião, já estava todo mundo na sala, e alguém pediu para ele, eu acho que o bombeiro que estava ali falou: "Olha, se tiver o se você puder, eh, encontrar as pessoas e pedir para elas evacuarem só por uma meia hora o prédio para gente fazer os testes e depois voltarem, a gente agradece", e aí tudo bem, ele foi, quando ele entrou na na sala de reunião que estava todo mundo lá, ele pegou e falou assim: "Olha gente, para começar não é brincadeira, eh, os bombeiros pediram para gente evago o evacuar os o prédio por meia hora porque eles estão fazendo uma manutenção nos detectores de fumaça". Daí todo mundo olhou para ele e falou assim: "Ah tá, verdade". Ninguém acreditou, aí ele começou a ri entendeu, ninguém acreditou nele, ah tá, verdade. Aí ele falo assim: "ge". Aí ele começou a rir e falou assim: "É sério pessoal, eles pediram para gente", mas é porque ele é tão palhaço que as pessoas não levam ele a sério. Aí que que ele fez? Ele foi lá e chamou o bombeiro e fez o bombeiro falar.
Aham. Hum. Hum. Uau, que massa. <chuckles> Uhum. Uhum. Ah, bacana, certo, uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. <laughs> Uhum. Gente. <chuckles> Ai que legal. <laughs> Meu Deus, é sério isso. Uhum.
Porque não era nada grave, assim, mas era uma coisa, sabe, que qualquer pessoa que entrasse e falasse, ah, beleza, vamos sair então tal, é, mas vindo dele ninguém levou a sério.
É interessante. Todo mundo ia aceitar, olha só que interessante, <chuckles> e tem pessoas assim, né, que acaba criando esse rótulo de sempre brincar, de ser brincalhona, e e como você falou: "Ele é piadista", então as pessoas já pensam não ele está querendo fazer um sarro aqui, e e e do, e pronto acaba não ge você acha que isso acaba não gerando, credibilidade?
Uhum. Uhum.